D'accord, OK. Et et donc, ouais, bizarrement, tu vois, ton côté, heu, espagnol, t'a pas du tout emmenée vers l'Amérique du Sud.
Mmh, mmh, mmh. Non, heu, au début de mes études, oui, j'ai découvert le Chili et puis, en fait, heu ouais, uniquement le Chili. Donc, heu, bon, ça fait pas beaucoup, hein, dans les 19 pays, heu, que compte l'Amérique latine. Mais, hem
Ah.
mais, heu, ça a pas été un coup de cœur. Hem, non, ça n'a pas été un coup de cœur ouais, malgré le fait que j'y aille avec un local, donc quelqu'un qui, ben, un chilien quoi, clairement, hem. J'ai pas, heu, ça m ça m'a pas subjuguée, heu, ni même, heu, plu comme, heu, comme j'ai pu avoir ce cette claque, heu, lors de mon 1er voyage au Japon ou en Chine, heu, tu vois, hem? Donc j'ai je j'ai laissé un peu de côté, heu, cette partie là, ouais, mmh mh.
Ah d'accord! Peut-être que tu as besoin aussi de d'arriver dans un endroit où tu as tout à découvrir et peut-être que là, en fait, comme tu connaissais la langue finalement, tu as moins apprécié ce côté culturel, heu, découvrir. Peut-être, simplement, que tu as pas aimé aussi ce pays, ça peut arriver.
C'est ça. Je pense que tu as raison. Ouais, ouais, ouais, mais après, je pense que tu as tu as clairement raison parce qu'au final, hem, cette partie découverte, je trouve qu'elle est, heu, hyper importante. Et effectivement, j'ai pas eu cette découverte, heu, sur le Chili, parce que je connaissais absolument tout du Chili, son histoire, heu, pareil de dictature et cetera. Hem, et donc ça m'a ça m'a pas, heu, impactée plus que ça. J'ai pas, heu, tu vois, découvert, heu, même, heu, hem, au niveau monuments, architecture, heu. Ouais, non, ça m'a ça m'a pas subjuguée voilà.
Ouais, tu avais pas les yeux grands ouverts parce qu'ils étaient déjà un petit peu ouverts, en fait.
Exactement, exactement, ouais, ouais, carrément.
OK!
Ouais.
Et ton mari aujourd'hui, heu heu, quel t quel rapport il a à la France lui?
Écoute, lui, il a il aime beaucoup Paris, il a beaucoup apprécié son temps, heu, parce qu'on s'est rencontrés à Paris, donc lui, heu, pour il bossait là-bas, il aime beaucoup. Après, c'est vrai que, hem, il a pas envie de forcément de retourner vivre en France. Lui, il est très content d'être retourné en Espagne et hem on n'est pas loin de Barcelone, ouais. Donc, heu, voilà.
Ouais. Et vous êtes dans une grande ville, aujourd'hui? D'accord, donc ouais, donc vous êtes quand même, heu, assez, heu, assez grande ville, c'est vrai qu'il y a le soleil, en plus.
Oui, oui, oui. C'est ça. Il y a le soleil en plus, mais il y a le il y a le fromage, heu, le pain en moins, j'ai envie de te dire.
Ah oui, donc il y a forcément aussi des inconvénients culinaires et autres, heu, forcément, c'était des petites habitudes de vie, mais au final, heu, c'est s le charme de chaque région.
Oui, oui. Ouais. Oui. C'est ça, c'est ça. C'est bien résumé.
Et bah, écoute, merci beaucoup pour ton témoignage de vie, qui est finalement, assez, heu, assez passionnant et assez, heu, rigolo puisque, bah, du coup, c'est presque un aller-retour dans ta famille, entre 2 pays frontaliers qui sont voisins et qui sont plu presque frères. Donc, heu, bah, ton expérience, en tout cas, est est très enrichissante. Merci à toi.
Bah, merci à toi. Merci.